बढ़िया। तो देखिए ये तो 2 चीज़ें हुईं कोई एक और ऐसी तीसरी चीज़ अ, जो कि आपके वार्डरोब का अहम हिस्सा हो?
<laughs> मैंने मैंने बेल्ट एड कर दिया उसमें। <laughs> जी।
<chuckles> अच्छा <laughs> चलिए मान लेते हैं। तो ये तो खैर बहुत अच्छी बात है क्योंकि बेल्ट तो देखिए अक्सर स्कर्ट पर भी चलता है, पैंट में भी चलता है, ट्राउज़र ढीली हो गई तो भी चलता है, मिडी के तो देखिए जो प्रचलन में आने लग गई है, उस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जी हाँ, तो ये भी बता दीजिए मान लीजिए अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके वार्डरोब से हटा ली जाए, तो आपको कैसा लगेगा?
हाँ, वो तो है। हुँ। अ, ह बहुत बुरा लगेगा। <laughs> नहीं हटाना मुझे कुछ भी। मेरे पास सारी चीज़े होनी चाहिए। अभी औ मैंने अभी क्या शुरू किया है कि अभी केवल मैं ट्राउज़र और पैंट पहले ज़्यादा पहनती थी। उ अब उसके साथ मैंने अब जो है स्कर्ट के साथ जो है अब मैं पहनना शुरू किया है मैंने। तो जिस टॉप के साथ कौन-सा स्कर्ट जायेगा, जोकि प्रोफेशनल लुक भी देगा और नया स्टाइल भी उसमें एड कर देगा, तो वो मैं एक नया चीज़ कर रही हूँ। और हाँ, स्कर्ट मतलब कौन डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स के, अलग-अलग कलर्स में तो अ, ब्लैक जो है वो अ, सब बहुत सारे अ, शर्ट के साथ, टॉप के साथ चला ही जाता है और अच्छा भी लगता है और हम थोड़े दुबले भी लगते हैं उसमें। तो ये कारण है कि मैंने हाँ, तो मैंने काला ज़्यादा रखा हुआ है।
अच्छा। <laughs> ओह! याह। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बात है। क्या बात है! तो ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया देखिए आपको जो ऑफ़िशियल वियर है, प्रोफ़ेशनल वियर जो होते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब आपने ट्राउज़र की जगह जो है वो स्कर्ट को दे दी। तो ये बताइए कि क्या ये जो आपकी वेशभूषा आपने बताई ये सिर्फ़ अ, स्टाइल के लिए आपको अच्छी लगती है या आप इसमें सुविधाजनक भी महसूस करती हैं?